Heu, non, toi, tu as dit que tu faisais les 2 du coup, non?
Oui, alors moi je fais les 2 et j'ai énormément de chance, parce que j'ai un partenaire, heu, qui fait aussi les 2, qui est extrêmement attentionné et aimant. Donc voilà tous les jours, c'est, heu: «Je t'aime, tu es belle, tu me manques», heu, même si on se voit pas pendant 1 heure donc heu et quand je rentre, voilà, il y a toujours, heu, une petite attention sur le repas qui est fait, heu, soit il y a des petits cadeaux, des petites fleurs, par-ci par-là. Des fois, c'est des choses, heu, plus simples, comme juste, heu, on va regarder, heu, une série le soir et ça va être un petit massage, heu
OK. Mmh.
d'une 1/2 heure, heu, voilà, c'est que des des petites choses comme ça, mais où je me dis, heu, bah oui, il s'implique parce que vraiment il m'aime et ça me rassure et du coup, moi aussi, heu, bah j'ai envie de lui rendre, heu, la pareille et et et heu, ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Donc heu, pour le coup, non, j'ai extrêmement de chance parce que je pense que j'ai un conjoint qui fonctionne un peu de la même manière que moi et du coup, il se sent pas, on va dire un peu, heu parce que c'est vrai que voilà, j'ai eu d'autres relations où pour le coup, heu, c'était des personnes, bon qui étaient très gentilles mais pas forcément très attentionnées
Ouais. Forcé, heu Ouais, je comprends ouais.
et heu et pour eux, finalement, c'était presque une corvée quoi. Parce que du coup, heu, heu, je reprochais pas forcément, mais ça se voyait que j'étais pas bien en fait. Donc eux, ils le voyaient, ça leur pesait. Il y avait une incompréhension à ce niveau-là et heu et surtout que ça peut très rapidement faire, heu, entre guillemets «profiteuse» aussi, hein, je me suis bien en en rendue compte de dire, ben voilà pour moi tu m'aimes pas parce que, heu, tu tu tu tu me rends pas service ou tu me fais pas des cadeaux <chuckles>
Mmh mh.
ce qui peut être très mal in heu, oui, voilà mais c'est
Ouais, non, c'est pas profiter. En gros, je suis je suis comme toi, donc heu, je comprends très bien, mais est est-ce que tu penses que c'est rédhibitoire du coup, heu, une personne qui, heu, qui par exemple, heu, ne ne te ferait pas de gestes concrets pour pour toi? Enfin comme tu disais, c'est tu étais pas bien du coup dans la relation quoi.
Oui, c'est ça alors oui, c'est ça. Au début, je pensais pas que c'était rédhibitoire, mais en fait, je me rends compte que finalement, heu, bah il y en avait aucun des 2 qui était heureux. Moi, j'étais triste parce que j'ai l'impression que, heu, qui faisait pas, voilà, parce qu'il m'aimait pas. Heu, lui, il avait toujours l'impression de de devoir, heu, être, heu, plein d'attention, de mots et parce que ça lui venait pas naturellement en fait. C'est quelqu'un de très pudique, heu
N ouais, bien sûr. Qui t'aimait pas? Mmh mh. Ouais, pour quelqu'un, heu, pour qui c'est pas naturel, en effet, c'est, heu, enfin, c'est f vraiment se il faut se démener quoi. C'est compliqué quoi.
Heu, c'est ça et et finalement, au quotidien, c'est hyper lourd et du coup, bah moi, force il me l'avait reproché une fois. Il m'avait dit que: «Pour lui, c'était lourd». Parce que moi, évidemment, bah j'avais ça m'avait fait beaucoup de peine parce que je parce que moi, j'interprétais ça en mode, heu, bah, m'aimer du coup, c'est lourd, ça lui pèse au quotidien et et et et du coup, oui, donc ça marchait pas du tout, donc on s'est dit: «Bon bah, c'est» enfin, lui lui j'ai j'avais rien à lui reprocher en dehors de ça. C'était juste qu'on fonc fonction fonctionnait, heu, vraiment pas du tout de la même manière. Oui, voilà, c'est ça.
Mmh, ouais je comprends très bien. <chuckles> Ouais, c'est un mode de fonctionnement très différent et du coup, ton ton conjoint actuel, du coup, hem, est-ce que, heu, ça a toujours été comme ça? Ou est-ce qu'il y a un moment où vous avez dû, heu, un peu vous vous ca enfin pas vous cadrer, mais, heu, vous dire en fait, un peu chacun vos attentes, heu, pour, heu, pour être sûr que ça se passe bien?
Oui.

Alors, non, pour le coup, heu, moi, j'ai beaucoup de chance. Ça s'est fait très naturellement. Moi, j'avais vu dès le début et c'est quelque chose qui m'avait, heu, justement, bah beaucoup plu, heu, dès le début, heu, c'était des petites choses mais quand on était dans la rue, il faisait attention, heu, à ce que je marche jamais du côté de la route, que que ce soit toujours que je marche toujours du côté du mur et il me proposait toujours, heu, quand je prenais le bus, il me disait: «Non, mais prends pas le bus, je vais te prendre un Uber», s'il savait que c'était un peu compliqué et même quand je lui disais: «Non», parce qu'au début, on se connaissait pas vraiment, avant qu'on sorte ensemble, il me faisait: «Si, si, j'insiste, ça me fait plaisir, prend le Uber» et cetera. Heu, voilà, c'est des petits trucs, heu, s'il voyait que j'avais froid, il me donnait ses gants, son son écharpe, heu, voilà, des c'était vraiment plein de petites attentions comme ça, heu, si, heu, enfin, ouais, quand on s'asseyait, par exemple, si on mangeait dehors ou qu'on buvait un verre dehors, il faisait, heu, toujours attention à ce que je sois pas dans les courants d'air. Enfin, c'était, en fait, c'était vraiment plein de petits trucs comme ça ou alors il me disait, heu
Ouais. N ouais, d'accord. Ouais, ouais, qui, toi, en fait, ont une importance pour toi mais folle, quoi, enfin, en fait, toi, tu as dû te dire: «Mais waouh génial!». <laughs>
Ah, mais oui, mais vraiment. Ah mais ah mais, oui et ça ça m'a rendu amoureuse mais hyper rapidement, quoi. Parce qu'enfin, pour moi, c'est vraiment, heu et je trouve que c'est un peu rare en plus, donc c'est donc, ouais, moi, je me suis dit: «Vraiment, c'est c'est le jackpot» et
Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Pour toi, c'est le le summum de la preuve d'amour, quoi. Enfin, c'est en mode, heu, si la personne est comme ça, c'est que «Waouh!» quoi et
Ah oui! Oui et je regarde aussi s'il est pas que comme ça avec moi mais avec les autres aussi.
Ah OK, d'accord.
Et et pour moi, c'est important aussi de voir donc, peut être, au même niveau, hein, évidemment mais voilà, si c'est quelqu'un qui rend service aux autres, heu, voilà, qui est attentionné, qui fait attention à ses amis et cetera. Pour moi, enfin ce ça en dit long finalement sur la personnalité et heu, du coup, j'aime bien regarder aussi comment elle se comporte avec, heu, son entourage et et voi et j'avais été, heu, hyper charmée par ça, heu, p pour moi, c'était c'était magnifique et enfin, je trouve, oui, ça ça ça rend très vite amoureuse, <chuckles> ce genre de comportement.
Qui est attentionné, ouais, heu Mmh. Ouais, tu as raison. Ouais, je comprends et heu, est-ce que tu aurais des des petits gestes, des petites astuces simples, heu, pour les gens, par exemple, qui n'ont pas l'habitude de faire des gestes concrets, juste 1 ou 2 petits gestes concrets, heu, vraiment simples à in à intégrer dans un quotidien?
Alors alors pour moi, un petit truc, heu, b dans dans dans le cas d'un couple tout simple, c'est vraiment les petits massages. Je trouve que ça fait toujours plaisir, un petit massage de tête et ça montre, heu, voilà qu'on passe, heu, du du temps pour l'autre et qu'on qu'on fait un truc juste qui nous, entre guillemets «nous rapporte rien» mais mais qui fait plaisir à l'autre. Ou alors juste é exactement, pas d'investissement d'argent ou sinon juste des petits mots, on par, heu, quand tu pars au travail, heu, «Je t'aime», «Je pense à toi», heu, «Hâte d'être à ce soir», ouais, voilà, vraiment des choses très, très simples comme ça.
Mmh mh, mmh. Ouais, c'est clair et puis, il y a pas beaucoup d'investissements non plus, quoi. <chuckles> Ah oui! Mmh, trop bien. Eh ben, merci à toi, heu, d'avoir partagé ça avec moi, c'était un plaisir.